Olha, eu queria, na verdade, pedir um conselho, né, a respeito de um uma situação que que eu passei. Eh, eu, né, tive várias discussões com com o meu ex-marido, e e é muito difícil, né, eh, s recuperar, né, com tudo isso, né, recuperar a confiança e voltar, né, a conversar novamente. Porque essas brigas foram brigas, né, às vezes, brigas sérias, né, eh, conflitos dentro de casa que a gente tinha ali que que afeta, né, até a a a convivência, o filho, né. Eu tinha um filho pequeno na época, ali, estava pequeno e e e essas coisas ficam, né, eh, feridas abertas, né. Muito complicada é muito complicado. E eu acho que, por mais, né, assim, eu tento, sabe, recuperar essa voltar a falar de forma sem pensar naquilo que aconteceu, né, eh, é muito difícil, né, é muito difícil. E isso f ficou durante muitos anos, sabe, ali, essa, né, pra pra pra é, essa essa ferida aberta, né, porque magoa, né. Tem palavras que, às vezes, não precisa ser algo, mas uma palavra que fala, né, machuca numa briga, né.
Uhum. É complicado. Uhum. É, é.
Fala é é usar palavras quando eu acho que quando chegou nesse ponto, acabou o respeito, e aí quando acaba o respeito, morre alguma coisa ali, sabe?
É, eu, eu
Acaba apa morrendo as a a né, o o amor, parece que vai por água abaixo. Tudo que você tava ali sentindo, sabe, eh, aquela a quando você tem aquele relacionamento que você quer manter, né, bem, aí chega, a pessoa fala aquilo ali e, né, acaba com você e você fica sem e e fica uma ferida realmente aberta e dolorida.
É, eu te entendo. E é complexo, né, afinal de contas, ainda tinha uma criança envolvida, né, por perto, né, um filho, né.
É difí Sim, sim. E e assim, por mais que, né, eh, eu sempre tentei não f q que ele não participasse, eu vi porque a gente, na verdade, eu eu sempre gostei de conversar, né, e e como o meu ex-marido é mais ele é mais enérgico, mas ele gosta de falar alto, então, e já começa a discussão aí, o fato de da pessoa, né, ter esse tom de voz, fa querer falar mais alto, e e aí eu que sempre procurei ter essa conversa longe, né, do meu filho ou, assim, meu filho tá dormindo, eu espero ele dormir, mas, sempre acabava que, ou acordava ou, às vezes, né, por um motivo eu ia perguntar algo ali e acabava nessa discussão, e meu filho ali, né, na ouvindo e e É, e e ele, muitas vezes, né, falava assim: "Pai, para de gritar, para de né, de falar dessa forma", porque ele pequeno me de querendo me defender, e aquilo me doía demais, sabe. Que que é difícil, né, não precisava alguém, <chuckles> uma criança vim e falar, né. E e eu penso, assim, né, eu pen sempre pensei: "Nossa, isso daí" Porque eu tive um lar muito um lar, quando criança, muito, também, ne nesse sentido de briga, sabe, muito tumultuado, e eu pensava assim: "Quando eu casar, jamais eu vou ter esse tipo de de né, de atitude, de briga dentro de casa", e não é do jeito que a gente pensa, né, não é do jeito que a gente ide idealizou ali, chega lá na hora, não é.
Entendi. Participando, né? Nossa! É. É. Uhum. É. É que o
Acaba tendo essas discussões, né?
Eh, é isso que eu queria entender contigo: vocês discutiam com frequência, assim, por qualquer motivo ou não, assim, como era, assim? Porque não tem controle ou tinha não sabia, tipo, "Ó, determinado tema pode gerar discussão" ou não, bastava a presença, às vezes, como é que funcionava isso?
Olha. Não. Então, foi assim: no começo, eh, no começo a gente não tinha, né, ali no começo de casamento, foi uma maravilha, aquela coisa toda, e foram anos assim até que quando, eh, eu engravidei, eh, ele teve uma mudança de comportamento, mas a gravidez foi algo que veio, que partiu da a gente, né, nós conversamos sobre isso e foi uma decisão, né, de ambas as partes. "Vamos, sim, a gente quer, tal", decidimos ter o filho, e mas logo que eu engravidei, ele parece que criou um ciú um ciúmes, sabe, da da de eu estar grávida, é uma coisa, né, assim, até difícil, né, de e, de entender, exatamente. E aí já começou ali, sabe, essas discussões, conversas mais pesadas, e com o passar do tempo, o neném cresceu e foi indo e foi indo, a gente eu evitava, sabe, pra não ter esse tipo de briga, pra brigar por qualquer coisa. Ele tem, eh, tinha uma vida muito corrida e e ele não tem paciência com nada, ele não queria participar de nada, sabe, ali dentro de casa, ele queria só o participar lá fora, e lá fora ele estava sempre rindo, sempre feliz, sempre sabe, alegre com os amigos, em casa, sempre mal-humorado. Então, isso me dava Nossa! Eu falava: "Como que pode?" Porque eu via, né, essa essa essa diferença, né, quando eu saía pra jantar ou quando eu estava com ele numa roda ali de amigos e em casa essa pessoa, sabe, e isso daí eu não admitia, esse tipo de coisa. Eu achava um ab
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Te entender, né? <chuckles> Hum. Entendi. Uhum. Esta Uma coisa É, eu te entendi, uma coisa estranha, né, uma pessoa ter como se fosse 2 personalidades, né. E, assim, depois das brigas, vocês se reconciliava, conversava, tentava pedir desculpas, tentava resolver, tentavam resolver a causa ali disso ou não? Assim, só pra entender o contexto, né?
É. É. Sim, foram, porque foram, né, 20 anos, né, de de relacionamen 20 anos. A gente tentava, sim, ten eu principalmente, né, eu tinha que ceder. Eh eh, não não vinha do lado dele nunca mas nunca veio. Então era do meu. Então eu sempre falava: "Não, vamos parar com isso. Eh, vamos, né, v vamos tentar viver melhor, vamos tentar parar com esses tipo de discussão por causa de de". Era discussão porque ele não dava atenção em casa. E muitas vezes, por exemplo, ele tinha uma profissão, ele era médico, né. E aí, eh, meu filho tinha algum problema nosso filho, né, tinha algum problema de saúde
Nossa Senhora, muito tempo, né? Uhum. Uhum.
e ele não me acompanhava nunca no hospital. Nunca nunca nunca. Mas assim, eu queria que ele fosse, não porque ele é médico só, é porque ele q ele me daria segurança como pai, como pai da criança, como meu marido, entendeu?
Claro. Entendi. É difícil, né?
Eu queria uma pessoa É difícil, tudo eu fazia tudo sozinha tudo sozinha. Então eu, eu não podia chegar e falar: "Olha, vamos comigo, porque eu tô me sentindo, nossa, eu tô insegura, eu vou levar ele no hospital, eu tô vendo que ele não tá bem". Aí, né, a gente veste aquela aquela f né né, eu a eu falo que é uma armadura de mãe e fala: "Vamos filho, vamos vamos embora. É nós 2 e pronto". Eu ia. E a mãe resolve.
É. É. Hum. E a mãe resolve. E a e assim É, eu tô vendo que tu teve um papel forte assim. E que foi difícil esse período. Mas e vocês depois disso, né. Porque tinha alguma coisa, tu acha por trás, assim? Porque às vezes a gente briga, mas a gente gosta e a gente perdoa e continua, né. Várias vezes a causa do perdoar não é bem porque a gente gosta, é porque tu tem um filho, tem uma estrutura, tem uma família, pelo bem daquela família vai relevando vai relevando raive vai relevando, né. Mas assim, eu fi eu fico pensando tu falou no início coisas bem sérias, porque machuca, as mágoas não somem. Uma dor de mágoa, que eu digo, é uma das dores mais fortes, porque quando a gente lembra, a gente chora, e quando vê aquele momento, né, ele ele abre aquela ferida, fica exposta, é difícil. Só o tempo mesmo e muita psicologia da gente mesmo, né, de se auto, né, entender entender que aquilo faz parte ou fez parte, não faz mais, né. Mas como é que é hoje em relação a ele? Como é que tu tá em relação a ele? Afinal de contas, ele é o pai do teu filho, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Exatamente, exatamente. Sim. Sim. Uhum. Ve É verdade. Hum. Sim, sim, é verdade. É v Sim. É, exatamente. Então, eh, nós nos separamos, né, e e aí a gente eu a gente se fala se fala assim pouquíssimas em datas especiais, eh, né, no caso do de formatura, formatura de escola. Re apresentação. E e aí ficou aquela aquela, sabe, aquela coisa ruim, ficou assim. E eu tenho uma impressão ruim, assim, eu não tenho vontade de chegar perto assim e falar é só: "Oi, tudo bem?" Eh, "Tudo bem? Boa noite". Essa sabe, m monossilábico mesmo. Eh, porque eu acho que ali vem, se eu a f tentar um diálogo maior, vai vim uma uma conversa, uma grosseria, eh, que eu não quero mais, sabe. Eu não admito mais, eu não quero mais passar por isso, porque eu sofro demais. Eu já tenho aquelas que eu preciso me curar, né, que em re em relação a a ele. Então é muito complicado. E também não quero mais meu filho vendo isso, não quero mais essas conversas, eu não eu prefiro, entendeu, ficar quieta, engolir o minha minha dor, o meu choro ali e e ficar
Hum. Uhum. Sei. Sei. Uhum. Uhum. Uhum. E tocar a vida, né. E deixar
E tocar a vida, exatamente. É isso que eu fiz, né. Na verdade, eu toquei minha vida, eu f fui pra já, né, construi outra família, tudo. Mas mesmo assim ainda tenho, né. Ainda até sonho, sabe, com essas com essa situação toda. Ainda sonho, e isso é muito ruim. Depois de alguns anos, ainda tenho essa, né, fica isso.
É. Nossa. É difícil, né. Fica. A a mágoa é um negócio é uma dor que o tempo vai indo e ela tá ali, presente. Se não tratar, e mesmo assim tratando, muitas vezes ela ainda permanece, né. É bem difícil. Mas eu espero que pelo menos com o teu filho, ele seja esteja bem, né. Afinal de contas, né
É. É. Exatamente. Sim, sim, com c É, porque, na verdade, né, ficou o quê? Ele ele é ele é filho único, o meu filho é filho único. Então ele também não tem mais ninguém. Então ele começou a ver, assim, que eu acho que ele percebeu de alguma forma também que é um muita terapia também, porque, eh eh, os amigos, né, acabaram também influenciando ele a fazer um tratamento. E e eu acho que, eh, confiar recuperar a confiança vai ser algo muito difícil da minha parte, né? Não tem como a gente chegar e conversar e tá tudo numa boa. Mas, né, o importante é é viver ali, né, ele deixar ele com a vida dele, eu com a minha vida e e tocar desse jeito. Eu acho que é a melhor forma que eu achei, assim, eu procuro, né. Eu não sei se isso tá tá correto, mas vou viver s
Uhum. É, eu acredito acredito. É difícil mesmo. Uhum. Isso. Eu acho que tá certo. A vida é pra ser vivida, não é pra ficar se lamentando e nem sofrendo, não é? Não é pra isso que a gente tá aqui, né. E que bom que tu conseguiu mudar e dar um outro rumo pra tua vida, isso é o melhor que pode acontecer. Nesse cenário, sabe?
Exatamente, é. Aham. Então, e Sim. Então, eu f tô feliz hoje com a vida que eu, né, mas ainda tenho a a mágoa, o ressentimento, mas vou viver. E assim vamos Obrigada.